Iya iya iya. Anehnya tuh gitu. Jadi mau adu kuat, memperluas kekuasaan.
Iya. Mhm. Iya.
Eee, padahal kalau hidup berdampingan aja, kayaknya kayaknya bisa-bisa saja gitu. Cuman ya kita enggak tahu juga sih apa yang di pikiran mereka juga sih ya?
Mmm. Iya. <laughs> Iya. Mungkin kalau kita lihat dari mungkin contoh lainnya adalah perang antara ini ya, antara Ukraina dan Rusia gitu kan ya. Di mana Kak, eee, setahu aku ya Rusia itu kan dia mulai perang karena dia mau mengambil tanah Ukraina kan ya, yang dulu itu kan merupakan bagian dari Rusia ya, cuman karena pecahnya Uni Soviet akhirnya kan ya beb banyak negara kan ya yang yang keluar dari, apa namanya, dari Rusia itu. Dan akhirnya kan Rusia mulailah menyerang Ukraina dan mungkin kalau enggak salah karena ada ini kan ya, semacam sen senjata nuklir gitu di Ukraina yang mau diambil lagi oleh, eee, Rusia. Tapi ya karena juga ada campur tangan dari NATO, dari negara-negara barat kayak, eee, UK, Amerika, akhirnya kan, eee, apa ya, eee, konflik ini kan sampai sekarang masih berlangsung ya, padahal kalau nggak salah, udah bertahun-tahun gitu. Tapi sampai sekarang kayak masih masih enggak ada damainya, enggak ada solusinya, gitu. Jadinya kan agak kasihan kan ya bagi masyarakat Ukraina yang kayak harus terjebak antara 2 ini kan, 2 superpower ini, antara NATO dan, eee, Rusia gitu loh, jadi agak kasihan sih. Heeh.
Oh iya iya. Iya iya, ya. Iya. Iya, sempat denger. Bener bener bener bener. Bener bener. Iya sih, Kak. Bener, akhirnya Iya, 2 negara, he. Bener bener bener. Dan kasihaannya, kayak misalnya kayak perang-perang gitu juga, eee, ada keluarga yang masih di seberang sana, kita nggak bisa nengokin kalau nggak salah, aku baca-bacanya juga gitu sih ya.
Hmm. Hmm. Iya, nggak bisa. Heeh.
Iya, eee, sebenernya ini sih agak rumit ya sebenarnya kalau misalnya bahas ini dan memang pasti akan saling memojokkan, saling mau adu-adu unggul, adu kuat, gitu pasti. Iya, tapi kalau Kakak sendiri tuh heeh?
Hmm. Iya. Mhm. Iya. Iya. Karena pasti tiap pihak merasa ini kan ya, yang bener gitu.
Kenapa Kak?
Kayak tiap, eee, tiap pihak itu kan pasti ngerasa yang paling bener kan ya, jadi dia nggak bakal mau dengerin pihak ka yang lain gitu. Padahal kan kalau kita diskusi itu kan emang harus saling dengerin ya, kita nggak boleh ngerasa yang paling bener, kita harus kayak bisa, eee, tukar perspektif gitu loh, tukar pandangan, kayak kira-kira mengapa sih negara ini mulai perang gitu kan ya? Heeh.
Bener bener banget. Heeh. Bener bener bener. Bener bener. Bener bener. Bener bener, iya sih tapi orang mungkin kalau udah di ata di kontrol egonya mungkin agak susah ya, Kak. Tapi menurut Kakak sendiri tuh gimana sih misalnya kayak membedakan antara ini informasi yang bener sama propaganda sendiri, gimana sih, Kak?
Mhm. Susah, iya. Benar. Mhm. Mhm.

Iya sih Kak, ya memang, eee, agak, susah ya, karena memang sekarang kan bahkan, eee, berita atau politik pun pasti bisa, dipakai itu buat menjatuhkan salah satu pihak ya. Kayak, kita aja bisa bikin berita, banyak macam, gitu kan. Kita juga bisa memakai, sumber-sumber tertentu gitu yang buat nulis, hal-hal yang mungkin bisa menjatuhkan, bisa membuat nama baik kita lebih baik, bisa iya kan Kak. Iya sih.
Iya. Iya. Mhm. Iya. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya. Itu kan bisa disalahgunakan gitu kan ya, dan, eee, iya, mungkin kalau menurut aku sendiri sih, propaganda ini emang kayak selalu berdampak negatif ya. Eee, karena, e propaganda ini kan dia nggak mungkin ya, nggak mungkin kayak memberikan, eee, 2 perspektif yang berbeda gitu. Dia pasti hanya akan ngomong, kenyataan dia saja gitu kan. Jadi kayak, benar-benar dia ngerasa yang paling benar, gitu. Tapi kalau mungkin ngomongin positifnya adalah, mungkin, kalau propaganda ini dilakuin oleh orang yang emang, dia tuh punya prinsil prinsip yang baik gitu loh. Kayak dia mungkin kayak punya semacam program atau rencana yang baik buat pemerintahan, buat negara dia, nah kalau gitu kan ya, aku rasa, nggak masalah kan ya, walaupun dia ngerasa yang paling benar. Karena kan dia kayak punya tujuan yang jelas kan ya, punya punya program yang jelas, yang mau dia bawakan ke negara itu. Jadi aku rasa kalau gitu nggak apa-apa sih
Benar benar benar. Mhm mmm. Iya benar sih. Benar benar benar. Iya sih. Sisi positifnya heeh. Mmm, mhm mhm. Benar benar benar. Benar benar. Iya. Benar benar benar. Benar, eee, istilahnya menyampaikan opini gitu ya Kak ya. Jadi boleh-boleh aja selama, misalnya kita lihat dari sisi mananya kan kita bebas milih kan, gitu juga sih, iya sih Kak. Oke, makasih ya Kak, duh bincang-bincangnya pagi ini, seru banget sih aku dapat info juga banyak, iya, oke Kak, selamat pagi.
Iya. Iya. Mhm. Iya. Iya, makasih juga Kak, atas obrolannya. Iya, aku pamit ya Kak, iya pagi.

Iya benar juga sih, Kak, benar. Karena kadang memang kalau kita udah, eee, memihak 1 kadang mungkin kita terlalu subjektif ya, Kak. Jadi mungkin objektivitas itu perlu mungkin ya, dalam m misalnya kayak, 2 kubu gitu. Jadi kita m bisa melihat dari segi pandangan masing-masing. Karena kalau perang sendiri, menurut aku ya, dua-duanya sama-sama rugi sih.
Mhm. Mhm. Iya. Iya Mhm. Iya. Iya. Iya, kan rugi nyawa, rugi tenaga, rugi duit juga kan ya? Dan banyak orang yang jadi korban buat apa namanya, eee, perlengkapan senjatanya, untuk, eee, suplainya dan sebagainya. Jadi kan itu banyak ruginya gitu, enggak ada yang suka perang tapi entah kenapa sering terjadi. <chuckles> Iya.
Benar benar benar benar benar benar. Benar. Benar-benar, benar-benar-benar. Benar. Iya sih, Kak, benar banget sih. Jadi memang ya, ya dua-duanya, menurut aku sih rugi ke dua-duanya sih. Kayak ngapain gitu loh, ya udah tenang-tenang aja. <chuckles> Tapi kadang mungkin, ya karena balik lagi ya, mungkin itu udah dari zaman dulu, ya kayak misalnya dulu, Kakak cerita, misalnya yang, eee, Nazi kan itu juga mau adu kuat kan sama dulu Amerika kan. Mereka kan juga, sering buat kubu-kubu gitu. Jadi mungkin itu udah, udah apa ya, kayak ininya manusia enggak sih? Apa untuk
Mhm. Iya. Iya. Iya. Mhm mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. I Mhm. Mhm. Iya kayak udah mendarah daging gitu ya, sama manusia gitu kan ya, heeh, kayak kita itu entah kenapa selalu mencari konflik gitu ya?
Benar benar benar benar. Benar, jadi